Egzersizi günlük rutinine nasıl dâhil ediyorsun?
Aslında dâhil etmeme gerek yok. Egzersiz gerçekten benim yaşam biçimim diyebilirim sana.
O! Süpersin o zaman. Eee, peki, şöyle bayağı bir geriye gidelim, yaşam biçimin nasıl oluştu? Yani, annen baban bebekken seni <chuckles> cimnastik mi yaptırıyormuş, ne yapıyormuş, bu tutku nasıl başladı? <chuckles>
Hı hı. <laughs> <laughs> Çok iyi. Eee, eee, şey, çocukken tabii ki de şey yapıyordu, babam ayaklarımdan kaldırıp ben bebekken emeklemeye başladığımda, benim ellerimin üzerinde yürümemi sağlıyormuş falan diyormuşum ama öyle değil, tabii ki de öyle değil. <chuckles> Ya, i bence de yapmıştır çünkü ben yeğenlerime yapıyorum. Yani bana ben yapıyorsam eğer birileri de bana yapmıştır diye düşünüyorum.
Ama yapmıştır ya, gerçekten yapılmıştır diye düşünüyorum. Hı hı. Böyle kaldırıp örümcek adam gibi yeğenlerini tavanda yürütüyor musun? Süper.
Evet. <laughs> Evet. Ya, aslında ben, eee, erken yaşta ilkokulla birlikte şeye başladım, eee, futbola başladım.
Çok güzel. Hı hı.
I hı, eee, futbolu yani ailemde de 1 tane futbolcu vardı zaten, o sağ olsun bana şey oldu, eee, idol oldu. Ben Aynen. Teşvik etti beni, ben de futbolcu olacağım dedim ve futbola başladım.
Teşvik o. Hı. Güzel. Eee, bu yani bu tenefüste oynamak değil, tabii ki. Eee, i ilkokulun ekip eee, takımına katılıp oynamaktır diye düşünüyorum ben
Yani, eee, amatör yerel bir kulüp vardı, ııı, çı İzmir'de. Eee, ben ona dâhil olmuştum. Eee, haftanın, yanlış hatırlamıyorsam, şu an gerçekten, hani, o kadar zaman geçti. 2 günü galiba. Çünkü eğitim de vardı. Evet, evet. Haft ü totalde 2 gün, işte, toplamda 2 gün haftada. 1 hafta sonu, 1 de hafta içi. Ama yani her fırsatta, boş bulduğumuzda tenefüste top oynardık, futbol oynardık, sokakta arkadaşlarla futbol oynardık. Bir tane boş arsa görsek, yani, hiç fark etmiyor; kum arsa, çim arsa... Her yerde top oynamaya çalışırdık.
Hı hı. Evet. Bir de hafta sonunda gidiyor musundur? Hı hı. Hı hı. Güzel. Harika. Yani o çocuk yaşta başladığına göre neyi böyle, ne hissederdin, eee, topun peşinde koşarken?